Ba.
O, kasama oo 'bagay kasama na rin yun dun. So, yan para sayo ano para pang unwind, siya pang tanggal ng stress at pagkakataon na matuto ng iba't-ibang kultura, mm.
Oo. Tama, tama. Tsaka pagkakataon din na mas makilala pa ang sarili, di ba?
Mm, sabagay madidiskubre mo kasi kung ano yung "Ay, okey pala sakin to," ah, o "hindi pala ako takot sa matataas na lugar." ganyan. Kaya ayan sa skydiving di ba. Ayun, sakin naman ay biko bukod sa pagiging stress reliever andiyan din yung, ah matuto ko talaga ng bagay na sabihin na nating hindi ko natutunan nung bata pa ako kasi gusto ko talagang matu ma matuto mag-swimming ng maayos. <sniffs> Ah, pero hindi kasi kami gano'n ka ano mag-swimming, eh. Nung mga bata-bata pa ako mahilig kami mag-swimming pero nung medyo tumanda medyo pat patanda na ganyan medyo nawalan din ng oras, ng budget ayan <chuckles> so.
Tama, tama, tama. Oo nga. Oo nga. Oo? Eh, ano naman yun? Mm. Oo? Mm, oo nga isa rin kasi din yung ano budget di ba, kukunsidera din natin yan.
Totoo yan, oo kasi pag
Kasi paano ka naman ma ano paano mo naman ma-eenjoy kung wala kang budget di ba?
Oo nga di ba. So, kung pa lalo na kung scuba diving pa yan lalo na sobrang mahal niyan. <giggles> Kaya nga mga parang ano yan, eh.
Oo, mahal-mahal. Mahal-mahal ng scuba diving.
Totoo parang parang golfing yan na, yung mga equipment mo ay pwede alam ko pwede yung tanke, eh, rerentahan mo na lang yung tanke. Pero yung scuba suit mo ayan yung fins, um, yung training, yung license- kasi may kailangan may lisensya ka rin.
Sobrang mahal talaga ng ano scuba diving. Oo. Oo nga, tama tama. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan. Kumbaga ang dami pang, ah, ipaghahanda bago mo pa masusubukan, di ba?
Di ba? Mm, kaya nga kaya yung adventure na ganyan ay pwede namang ipagpaliban. <laughs> Ah, yung alternative ba? Ayan, ah, curious lang ako at kung kung hindi naman skydiving, ah, ano pa yung sa tingin mong alternative na pwede mong ipalit dun sa adventure na yun?
Oo nga. Tama, tama.

Yan, napaka-thrill, 'di ba? Kaso nga lang eh, yung skydiving may ka-mahalan yung ano
Mhm. Triple. Ayan. So pera, 'no? <laughs>
Di ba? Oo siyempre mga 20 mil ata isang talon lang.
20 mi? Wow, 20 mi talaga? San meron ka, anong site yan meron bang specific na lugar?
Oo. Ah, nung, naalala ko nung sa Cebu, sa Cebu kasi lang na alala ko naman nag-offer ng ganun na skydiving, eh ano, um
Mm, mm. Sa Cebu talaga naisip.
tawag yun nga, wala akong nakitang site eh, may nakita lang ako na ano, streamer na nag-a-advertise na ano
Mm, mm. Parang vlogger? Oo.
nag-s-skydiving sila.
Bina-vlog niya yung skydiving niya? Ah.
Oo. Tsaka yun lang yung ano na nakita ko na ano na, yun gano'n pala yung presyo, akala ko mura lang. Eh, ang mahal-mahal pala, oo. Tapos wala pang, papipirmahin ka pa kung wala silang kasalanan kung anong mangyari sa'yo.
20k ano? Ay. Mahal. Ah, may disclaimer, 'no? Yun nga.
'Di ba? Oo, kumbaga nakakatakot siyempre.
<laughs> Pero may pa siyempre may para yung equipment nandiyan, parachute, tapos
'Di ba? Kapag ganon yung mga mangyayari. Oo syempre di mawawala yun, kasi yun nga
merong parang spotter or kung sinong pro pro professional skydiver na kasama ka, ganyan yata 'no?
Tama-tama.
Wow, twenty K.
Kumbaga ano talaga. Dapat, ah, pag-isipan muna bago susubukan kasi yun nga, masisira ang buhay mo. Kaya, yun na yung last mo, 'di ba?
Mm. Totoo. <laughs> Last pa parang gagawin mo 'yon 'pag handa ka na, 'no? <laughs> Handa ka nang, 'yon. <chuckles> Nakaka-ano naman. Para sa akin naman kung kung ano 'yan kung free diving. Siyempre 'yan yung dahil sabi ko nga kanina ma mas mapu-puwersa ako mag matuto ng survival swimming. So mag-aano muna ako, papa mag ah, mag-aaral muna ako ng survival swimming. Meron dito eh, na, 'di ba? Meron dito sa banda sa'min na parang group class siya. Um
Oo, tama, tama. Mm. Tama, tama, sang-ayon ako diyan. Ano ba? Ah, group class eh, ma masaya yun kasi marami kayo 'di ba?
group class tas swimming niya

Anong tawag dun yung ano, na-try nakasubok ako ng parang katulad na din ng skydiving pero yun nga lang bungee jumping.
Mm, mm. Ganyan bungee jumping, okey.
Oo.
So nagustuhan mo ba yun o hindi mo nagustuhan?
Kumbaga. Ah, ano sa nagustuhan ko naman yun pero yun nga lang eh parang nakakatakot. <chuckles> Oo sobra.
Oo ay pero mas, pero pero teka mas nakakatakot ng skydiving <laughs> 'di ba?
Skydiving oh yun yun nga eh may parashoot din dun kasi eh ano diretso ka na ng ano ng, tawag dun.
Wala. Diretso. Diretso kasabangin kung nagkataon oo sabagay. Okey naman hmm, well okey maganda yan skide, gusto ko rin yung bungee jumping na yan pero at least.
Oo 'di ba?
'Yan nag nagustuhan mo naman ano?
Oo tama, tama na gustuhan ko talaga ng sobra.
Hmm, ako Oo ako naman karanasan ano ba? Hindi ko nagustuhan masyado, ano ba yun, hindi kasi ako palalabas eh alam mo yun. <laughs> Pero
Hmm. <clears throat>
Siguro 'yan yung ano, isang <clicks tongue> yung mag-travel ng malayo ganon para lang magbakasyon yung matagtag siya parang ganon na kailangan mong mag-motor, kailangan mong maghabal-habal <laughs> gano'n. Ah.
Oo pwede, pwede, pwede. Oo pwede yun. Oo yung sa mga mga bulubunduking lugar gano'n.
Bulubundukin na 'yan, so. Okey naman sa'kin yung mag-hiking siguro, pero kung magiging siyang parang backpacking o mountaineering, siguro aayawan ko yun. Um, kasi nga yung pag matagtag hindi ko masyadong trip eh. <chuckles> Ah, pero adventure din yun. Hmm.
Mm. Mm. Oo nga ano kapag matagtag yung ano. Tama sobrang adventure talaga kapag gano'n.
Totoo, totoo. Ah, pero ito pa'no paano mo ihahanda yung sarili mo kapag yan ita-try mo na yung skydiving? Anong paghahanda kaya yung ga-kailangan mong gawin?
'Di ba? Eh siyempre maghahanda talaga ako kasi isang subok lang 'yan 'di ba?
<chuckles> Mm, mm.
Kung malaglag ka diyan wala na tapos na yung buhay mo.
<laughs> Pero curious lang ako pero hindi ko alam kung na pag na research mo na ano kaya yung mga dapat mong matutunan pag sa mag sa-skydiving na ganyan?
'Di ba? Ah, ano kasi may nakita ako ng mga video na tamang ano daw tamang paghinga pag ikaw ay tatalon na dun sa ano
Mm, mm. Ah.
sa s eroplano.
Dun sa eroplano.